Mmm, paham paham.
Cuma waktu itu aku tuh nolak karena aku ngerasa harganya tuh b jadi maksudnya, eee, papaku kan gaptek. Nah, karena aku lumayan ngerti soal, eee, a iya ngerti-ngerti dikitlah heeh, gitu. Aku ngerti bahwa, kalau orang yang gaptek kayak gini jangan dikasih device yang pas-pasan karena mereka nggak ngerti cara bersihinnya, gitu. Mereka nggak ngerti cara ininya, jadi malah jadi kayak untuk heeh, jadi kayak untuk orang-orang tua tuh kayak misalnya kayak mau beli handphone atau laptop, itu kalau bisa yang agak bagusan dikit. Jadi potensi dia untuk nge-lag dan lain nge-lag dan lain sebagainya, itu lebih lamalah terjadinya gitu, daripada kalau
Waduh. Iya? Teknologi? Mhm mhm. Oh. Maintain-nya ya? Mmm, ngerti ngerti. Jangka panjang, gitu ya?
Benar. Daripada kalau beliin mereka yang pas-pasan, itu entar setahun setahun lebih udah l lemot udah kacau lagi, kayak gitu. Jadi heeh, jadi akhirnya aku memutuskan untuk, "Oke kalau mau beli baru, kita beli yang agak baikan." gitu yang, eee, ya agak jangan yang standar yang pas-pasanlah, apalagi kalau
Udah minta lagi. Oke. Iya, ngerti.
kalau laptop kan, gitu, nah harganya agak mahal. Nah
Mmm, paham paham. Nah, terus?
Jadi aku aku tolak tuh. Aku bilang, papaku awalnya tuh langsung kayak seperti biasa aja, kayak langsung nembak gitu kayak, "Udahlah kakak atur aja." Eee, aku tuh kayak, "Hah? Apa yang diatur?" Gitu kan.
Wah, <chuckles> ngerti ngerti. Kakak tuh kiranya akan dibayarin gitu ya? Maksudnya orang tua akan transfer, terus iya, heeh. Oh, ternyata nggak gitu ya?
Kayak Dikirimin uang, heeh. Terus kayak, langsung langsungnya tuh mainannya tuh suka tembak, tapi memang suka kayak gitu, jadi kayak tiba-tiba aja kayak, eee, "Kak, tolong pesenin tiket ya." kayak gitu-gitulah. Jadi kayak, iya kayak main tunjuk aja gitu kan, biasanya memang seperti itu. Nah pas di laptop itu, aku tuh bilang "Enggak." Tapi pada waktu itu, ketika ketika aku bilang "Enggak." Eee, apa namanya, aku bilang kalau misalnya tuh kita, eee, iuran maksudnya bukan iuran kayak kek eee, urunan, gitulah. Jadi kayak, aku aku sekian persen, papa sekian persen, kakak jadi aku punya kakak lagi kan 1 gitu, kakakku sekian persen. Jadi kayak dibagi gitu karena maksudnya, aku bilang, "Kalau semuanya aku sendiri tuh, aku nggak bisa." dan aku tuh kayak ngasih alasan kayak, "Aku kan bukan kerja di kayak instansi pemerintahan yang ada pensiunnya, kayak gitu kayak gitu kan, enggak. Aku kan"
Oh, iya paham. Mhm. Wow. Oke. Oh, iya paham. Iya, benar. Oh, iya, agak berat ya rasanya?
Iya. Jadi kayak aku tuh bilang, bahwa "Aku tuh kayak harus, me masih harus ngumpulin uang." Kayak gitu-gitulah gitu. Nah